Hello po! Ayan. Magandang gabi. Ayun, okey lang, ito masaya naman. Iyan.
Ayun, hello po magandang gabi, kamusta? <laughs> Oo ako din naman masaya ako sa gabing ito kasi malamig yung ano, yung simoy ng hangin, opo tama po kayo diyan, umuulan na. <laughs> Pero parang nakakamiss din naman yung summer pero s pero parang ang ikli lang ng summer no? <laughs> Oo. Oo oo.
Panaho hmm, totoo. <laughs> Kaya nga. Kaya nga, eh, ang bilis ng tag-ulan di ba po kadalasan kasi June pa yan papasok, eh, yung unang patak. <chuckles>
Mm samin kasi dito parang araw-araw yung ulan tapos parang hindi ko talaga naranasan tong ano, tag-init talaga. <laughs> Oo nasa probinsya po ba po ba kayo?
Samin din. <chuckles> Ah, wala nasa city po, pero mula po nung pumasok yung May parang halos araw-araw na po umuulan.
Ulan. Ah, samin kasi dito kahit nung February hanggang ano, hanggang May, <chuckles> umuulan talaga pag hapon, opo, kasi nasa probinsya po kami opo talaga yung malakasang kidlat at kulog <laughs> pag m pag dumadako yung hapon opo. <laughs> Oo opo, so yun, kasi araw-araw parang na-iiba yung ano, yung mga mga yung klima gaya lang ng ng ano nung yang ng pakiramdam natin. <laughs> Same po, kanina ko pa to iniisip, kasi may tanong po sana ako sa inyo gusto ko po sanang ano, malaman kung ano pong mga bagag ay sa tungkol sa mga bagay-bagay lalo na about sa mga pangarap niyo po <giggles> parang na-eexcite ako sa mga ganitong bagay ah. <laughs> Kasi parang nagiging motivation natin yung ano, yung mga ganitong mga mga oo bagay. So yun po pala. ano po pala yung mga pangarap mo po na nagbibigay ng ngiti sa inyo araw-araw?
Umuulan po? Ay talaga? <laughs> Ay, ang ganda naman. Mm. Mm. Kaya nga. <laughs> <laughs> Ah.